Ah, yani, şöyle oldu, ııı, aaa, bütün hayatım boyunca, ııı, dediğim gibi tarzları keşfede keşfede bir de biraz da zaman içerisinde, tabii, eee, bazı ön yargılarım da kırıldı. Mesela daha gençken, ııı, hele böyle ergenlik falan zamanı, eee, daha, böyle, yabancı, ııı, ımm, heavy metal, ııı, ve grunge falan denilen tarzlarda müzikler dinlemeye başladım. Evet.
Hı hı. Tamam. Ha. Hı hı. A! Çok ilginç aslında. Genelde, yani, o yaşlarda daha pop dinlenir çünkü.
Ha, yok. Evet, eee, ben bana sonradan geldi ama onlar, işte. Mesela popa burun bükerdim ben. Böyle, ımm, "Bu ne! Çok çirkin!" falan diye. Sonra Türkçe sözlü müziğe de biraz, böyle, burun büktüğüm bir dönem var. Hele ki Türk halk müziği ve şey, eee, Türk sanat müziği falan ı falan diye baktığım bir dönem var. Sonra yavaş yavaş tekrar onları keşfetmeye
<giggles> Ha, anladım. Tamam. Hıı. Hı hı. Hı hı. Yavaş diye mi? Yoksa, yani, yavaşken n Hı hı. Ergenlik. Anladım, ha, metal. Hı hı.
Yo, hayır. Tamamen ergenlikten, budalalıktan yani. Ta tam anlamıyla budur, evet. Hani, böyle, d o yaşlarda biraz daha, ııı, he her şeyin doğrusunu bildiğini zannedersin, ondan sonra senin doğruların çok da önemlidir falan ya hani. A, sen onu dinliyorsun ve, işte, en havalı olan o falan zannediyorsun. Eee, aslında, hani, bir Türk halk müziği.
Evet. Hı hı. <chuckles> Anl Havalı mı hissediyordun kendini? Hani, böyle metal dinleyince öbürleri, Türk Halk MüziğI ya da pop dinliyor, sen metal dinliyorsun. Kendini böyle Hı hı. Ha, ta <chuckles> Yani, önemli bir şey aslında. Yani, sonuçta e, ne olursa olsun senin daha kendine has bir tarzın varmış. Bence eminim ki seni bir yerlere taşımıştır o.
Evet, tabii, canım. Çok havalı zannediyordum kendimi. Tabii, canım. Bir de böyle hani bunlar hiçbir şey bilmiyor falan diye. <laughs>

He, anladım. Peki, yani, bu müzik zevki, eee, mesela geçmişe doğru gittiğin zaman, böyle ilk başta, böyle, ilk beğendiğin müziği ya da, eee, zevk aldığın zamandan, böyle bir anın var mı? Mesela, şu müziği dinlediğim zaman çok sevdiğimi hatırlıyorum, bu beni şöyle bir yola soktu gibi.
Hıı, hı hı. Hı hı. <chuckles> Evet. Anı deyince aklıma bir şey geldi ama ondan önce bana müzik, müziği öğreten kişiden belki söz etmem gerek. Eee, dayım benim profesyonel müzisyen; işte, hani, kendi, albüm <chuckles> Evet. Eee, işte, ııı, he yani, alanında uzman, ııı, bir müzisyen ve eee, benim ilk, eee, müzikle ilişki kurmamı sağlayan kişi de odur. Iıı, sanıyorum
Hı hı. A, çok, yani, senin için çok iyi bir avantaj olmuş demek ki. Ne tarz müzikler, eee, çalıyor mesela ya da söylüyor, dayın?
A ııı, söylemiyor, solist değil. Iıı, hem çalıyor hem, eee, işte üniversitede, ııı, alanının, hani, profesörü. Iıı, hem de eee, nasıl diyeyim, daha çok böyle şey, ııı, işin, eee, arka tarafında. Yani, eee, yani Çalı enstrüman da çalıyor profesyonel olarak, hani, birtakım yerlerde albümlerde vs. Ama aynı zamanda da, hani, müzisyenlerin arka, ııı, yani, işte bu prodüksiyon kısmında da yer alıyor. Iıı, dolayısıyla, evet, evet, yani daha teknik kısmında.
Çalıyor. Hı hı. Hı hı. Ha ha. Hı hı. Daha derin kısmında. O anlam ve teknik, evet.
Evet, evet. Eee, ve tabii onunla benim ilk müzik yolculuğum. İlk hatırladığım mesela albüm, plak, ııı, onun plakları vardı, kitabı vardı. Evet, ha ha. Yani, ilk plak dinlediğim, yani, ilk hatırladığım, eee, müzikle bağlantı kurduğum ve 'Ha, müzik böyle bir şey.' dediğim, yani anlamaya başladığım. Eee, ya 5 ya da 6 yaş, 6 olabilir. Evet, çok çok küçüğüm. Hı hı.
Hı hı. Ha, plak. İlk plak mı dinlemiştin? Dayın, mesela ilk sana plak mı Anladım. Hı hı. Bayağı küçük. Ya, bayağı küçüksen aslında onu, eee, hani, ilk benimsemen ne kadar önemli bir şey. Yani, bura Sonra farklı türlere de, eee, daha sonra götürmüşsün onları yani. Hani, bir tek plak dinleyerek. Peki, ne tarz müzikler mesela, eee, dinlemiştin o zaman, hatırlıyorsan?
Evet. Evet. Evet, evet. Evet. İşte o plak, çok net hatırladığım plak ve Pink Floyd'un The Wall albümü. <chuckles> Yani, ben hani çok <laughs> evet 6, evet 6, 6 olma ihtimali daha yüksek tam emin değilim. Eee, ama yani, bayağı hani, eee, daha; "A, bu müzik denilen şey böyle bir şey" falan dediğimde, elimde Pink Floyd'un The Wall albümü vardı. İşte, oradan hani, ııı, sanki ben neden acaba <laughs> az önce söylediğim hani kötü müzik diye bir tane, eee, etiketim var, o etiketi bir yere koyuyorum.
O! 5 yaşındaki bir çocuk için biraz ağır ama. <chuckles> 6 Hı hı. Hıh. Hı hı. A anladım.

Ya bu çok zor bir soru, ııı, ve çok klişe bir cevap vereceğim benim için zor bir soru olduğu için. Yani, hemen hemen her tarz müzik, ııı, yerine göre, zamanına göre, eee, dinliyorum diyebilirim.
Evet. Tamam. Hı hı. Hı hı. Yani, ruh hâline göre değişik müzikler mi dinliyorsun yoksa, eee, ya, fa her tür türden hoşlanıyor musun? Yani, genel baktığımızda.
Hı hı. Hı hı. E evet, yani, şöyle, eee, aynen dediğin gibi, ruh hâlime göre, eee, ve içinde bulunduğum duruma göre; neredeyim, ne yapıyorum, falan ona göre değişiyor, eee, ama tabii, hani, bu kadar da hiç seçici değilim de anlamına gelmiyor, tabii bu. Tabii ki, bazı seçi seçici olduğum, yani, birtakım kriterlerim illaki var. Yani, mesela, kötü müziğe tahammül edemiyorum. Ondan sonra Kötü müzik, yani, üstüne düşünülmemiş. Evet, kötü müzik, şimdi kötü müzik
Hı hı. <chuckles> Hı hı. Ne müziği, pardon? Kö kötü müzik. <chuckles> Birazcık geniş bir kavram oldu. Biraz açabilir misin?
Evet, evet. Evet, yani, böyle, üzerine hiç düşünülmemiş, hiç çalışılmamış, ııı, sadece birtakım
Ha. Derin olmayan mı?
Ne olmayan?
Derin olmayan mı? Ya, sen daha birazcık arkasında, emm, eee, duygu mu arıyorsun, mesela, müzik dinlediğin zaman söyleyen kişinin?
Derin olmayan. Ya, zaten duygu, bence hepimiz arıyoruz. Iıı, yani, bizi, eee, müziğe dinlediğimiz müzikle, eee, ilişkilendiren, şey, ııı, arada kurduğumuz bağ. Ama, eee, bunu eleştirmek için söylemiyorum ama belki de kimisi o plajlarda çalan, o, hani, eee, birtakım şey formülle üretilmiş, ııı, yani, birtakım formüller var, ııı, nota kombinasyonundan oluşan, eee, birbirini taklit eden, eee, hep aynı ritimleri içeren, hiç üstüne çalışılmamış, gayet, hani, yapay, ııı, bir biçimde hazırlanmış, ııı, müziklerden de hoşlananlar vardır. Iıı, bundan keyif alanlar da ya da onunla da bağ kuranlar. Evet, eee, ama, hani, ben, tabii, biraz daha, ııı, üstüne çalışılmış, kaliteli, iyi müzik. Yani, ııı, b spektrumum da çok geniş, yani, eee, dinleme, eee, şeyim. E, ama, tabii, dediğim gibi, yani, spor yaparken ya da yürüyüş yaparken dinlediğim şeyle, akşam misafirlerim geldiğinde, eee, yabancı misafirlere yemek hazırladığımda, örneğin, işte, eşimin iş arkadaşları için falan, hani, böyle bir, aperitivo gibi bir şey hazırladığımda, ııı, öyle bir davette, iii, dinlediklerimde, kendim yemek yaparken, ha dinlediklerim ya da, eee, d Türkiyeli arkadaşlarımı davet ettiğimde hazırladığım rakı sofrasında dinlediklerim, eee, birbiriyle hiç evet, eee, yani, alakası olmayan tarzlar olmakla birlikte hepsini, eee, dinliyorum diyebilirim.
Hı hı. He. Hı hı. Hı hı. E, sadece melodi melodi olanlar. Hı hı. Tamam. Hı hı. <chuckles> Anladım. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Farklı oluyor. Evet. Daha damar herhâlde. Rakı sofrası. Hı hı.